ผม ผมรู้จักข้าวแต๋น แต่ว่า มัน มันเหมือน มันไม่ได้มีการผ่านกรรม วิธี อะไรเลยครับผม แค่เป็นเอาข้าวเหนียวไปตากแห้ง แล้วมันก็จะแห้ง มันก็จะแห้ง อ่า เหมือนเรา เหมือนเราซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาไว้ แล้วเราลืมกิน แล้วมันแข็ง นึ นึกภาพออกไหมครับ?
ค่ะ <laughs> ค่ะ คือไม่ผ่านกรรมวิธีนี้ ตอนนี้หมวกคิดถึงอะไรนะคะ นึกภาพตามนะคะ นึกถึงอันเนี่ย ข้าวอยู่ ๆ แล้วไม่ปั้นอะไรเลย อยู่ ๆ อะ มันมีข้าวเหนียวมา แล้วก็ไปตักเลย อย่างงี้เปล่าคะ?
ครับ ใช่ ๆ ๆ ครับผม อย่างงั้นเลย มันก็จะเป็นข้าวแข็ง ๆ แข็ง ๆ เลยอะครับผม อา ก็คือคุณยายเขาบอกว่า เนี่ยเวลาที่จะเข้าหลุมหลบภัยเนี่ย ก็คือ อ่า สมัยก่อนเขาก็จะมีแบบพวกเครื่องบินมาทิ้งระเบิด อะไรอย่างงั้นเลยครับผม อ่า ใช่เลยครับผม แบบคุณยายแบบว่าแบบเป็นยุคโกโบริเลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนนั้นน่ะ คือคุณยายยังเด็กนะครับผม คุณยายบอกว่า ครับ
<laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ เหมือนในหนังเลย ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อ๋อ ต้องสมัคร ขอนวย ขอโทษนะคะ ตั้งแต่สมัยแบบคุณยายยังเด็กเลยเหรอคะ? ที่ประเทศไทย หรือว่าที่ประเทศจีนนะคะ?
ใช่ครับผม อ่า ที่ประเทศไทยเลยครับผม ก็คือยุคสมัยที่ ที่เป็นสงครามที่ญี่ปุ่น อ่า น่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 อะไรประมาณเนี้ยครับผม อ่า ใช่ครับ ช่วง ช่วงนั้นคุณยายยังเด็กเลย แล้วเขาก็เล่าว่า ถ้าจะลงไปหลบในหลุมหลบภัยเนี่ย ก็คือจะมีแค่ อ่า ข้าวเหนียวที่เขาตากแห้งเนี่ย อ่า มา มากิน ก็คือวิธีกิน ก็คือเราต้องอมเอา ไว้ เพราะ มันจะแข็งมาก ใช่ไหมครับ เราต้องอมเอาไว้ อย่างงี้ครับ จน จนกว่ามันจะนิ่ม แล้วก็ค่อย ๆ กินประทังชีวิตไป อะไรแบบเนี้ยครับผม อือ
อ๋อ ค่ะ อืม ๆ ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม แล้วคุณยายไม่ติด เคยถามคุณยายไหมคะ? คุณยายไม่ติดของกินอย่างอื่นไปด้วยเหรอคะ นอกจากข้าวเหนียวอะ? หรือว่าต้องอยู่ในนั้นนาน <laughs>
ผมก็ไม่ เข้าใจ เหมือนกัน เพราะว่า คือ คือมันเหมือนแบบว่า ค อ่า การถนอมอาหารเนี่ย ก็น่าจะมีมาตั้งนาน สมัย สมัยก่อนแล้ว ใช่ไหมครับผม ทำ ทำไม เขา เขาไม่ถนอมอาหารอะไรลงไปทานกันใช่ไหมครับ? <chuckles> แต่ก็คือ
อืม <laughs> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพียงเพราะว่า หมู หมูย่าง อย่างเงี้ย หมูแดดเดียว อะไรอย่างเงี้ย อ <chuckles> หมูปิ้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อา ใช่ ๆ ครับผม ผม ผมคิดว่า น่าจะเป็นแบบว่า อ่า เป็นกลวิธีการสอนมากกว่าว่า สอนให้เราเนี่ยแบบว่ากินง่าย ๆ ไม่เลือกกิน อะไรแบบเนี้ยครับผม
<laughs> <laughs> ค่ะ พอเวลาลำบากเนี่ย เราจะได้อยู่ได้ มีชีวิตอยู่ได้ อย่างงี้ ใช่ไหมคะคุณบ้าน?
อ๋อ ใช่ ใช่เลยครับผม เนี่ยแหละครับ ทำให้ อ่า หล่อหลอมมาให้ผมเนี่ย กลายเป็นเด็กจ้ำม่ำมาตั้งแต่ช่วงประมาณประถมแล้วครับ เพราะว่าชีวิตของผมเนี่ย น่าจะผอมได้แค่อนุบาล แล้วพอขึ้นมาประถมเนี่ย เราก็รู้จักคำว่า กลายเป็นเด็กจ้ำม่ำมาตลอด อา ครับผม
<laughs> ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ แสดงว่าตอนที่กินน่ะ คุณบ้านต้องมีความสุขแน่ ๆ เลยค่ะ คือมีความสุขแบบว่า คือ เห็น เห็นอะไร เราก็แบบว่าก็กิน เพราะว่าปกติอะค่ะความสุขของเราเนี่ย ก็ไม่ได้แบบ ต้องไปเที่ยว หรือต้องมีอะไรแบบว่าของแบรนด์เนม อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อาจจะมีความสุขกับปัจจุบันแบบว่ากับการกิน อะไรอย่างเงี้ย

เราไม่ต้องกินทุกอย่างก็ได้ นะ <chuckles> เออ ใช่ ๆ ครับผม คือ คือจริง ๆ แล้ว เรื่องราวที่ผ่านมาของผม อ่า ใน ในประสบการณ์ ในอดีตนะครับผม ก็ อ่า เป็นธรรมดาทั่วไปเหมือนกับคนอื่น ๆ นะครับ มีทั้งเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จ เรื่องราวที่ผิดหวังบ้าง สมหวังบ้าง อะไรงี้ครับ แล้วผมก็รู้สึกที่ดี อ่า รู้สึกที่แฮปปีกับมัน มีความสุขกับมันว่า เอ่อ ถึงเราจะเคยเสียใจไปบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่ผมก็รู้สึกโอเค แล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ผมรู้สึกว่ามันดีแล้ว ที่ ที่ทุกอย่างเนี่ย หล่อหลอมให้ผมมาเป็น ป เหมือนปัจจุบันนี้ แต่ว่า อ สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกเลย ก็คือกินให้มันน้อยลงหน่อย มันต้องกินเยอะขนาดนี้ก็ได้ อะไรงี้ครับ เพราะว่า มัน มันต้องบอกตั้งแต่เด็กอะเนาะ มาบอกตอนนี้ มัน มันไม่ทันแล้ว <chuckles> มันไม่ทันแล้วครับ มันก็เลย คือ ต ตอนเด็กเนี่ย ต้องเท้าความอย่างงี้ครับผม คุณหมวกว่า บ้านผมเนี่ย คุณพ่อก็จะมีเชื้อสายจีน ใช่ไหมครับ แล้วเขาก็จะสอนให้ผมเนี่ย ก็คือ อ่อ อ่า ต้องเป็นคนที่ อ่า กินง่าย อยู่ง่าย แล้วก็นอนง่าย 3 อย่างนี้ครับ พ่อบอกว่าให้จำเอาไว้เลย กินง่าย อยู่ง่ายครับ โหนด นอนง่าย นอนง่าย ก็คือนอนที่ไหน ก็ต้องนอนได้เลยครับ อา
ไม่ต้องกิน ทุกอย่างก็ได้ <laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ <laughs> ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ กินง่าย แล้วก็อะไรนะคะ? กินง่าย อยู่ง่าย แล้วก็ อ๋อ นอนง่าย อืม <chuckles> ถ้า ถ้าพูดถึง ก็คือเหมือนให้กิน แล้วก็ให้นอนอะค่ะ ใช่ไหม คะ <laughs> ค่ะ
<laughs> ประมาณนั้นเลยครับ เรา เรา เราน่าจะรับสารมาผิดพลาด อะไรอย่างงี้ครับผม
<laughs> ค่ะ
ทีนี้คุณพ่อเนี่ย เขาก็จะเคร่งมากครับผม ถ้ากินข้าวเนี่ย ห้ามกินให้เหลือนะ ต้องกินให้หมดทุกเม็ด เหลือแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่ได้ อะไรอย่างงี้ครับ คือก็เหมือนอยากจะปลูกฝังให้เราเนี่ย เป็นคนที่เห็นคุณค่าของอาหาร อะไรงี้ครับ ตั้งแต่เด็กก็จะมีการเล่าว่า "โอ้โฮ ชาวนาเนี่ย กว่าเขาจะทำ นามาแบบว่ามีข้าวมา ให้เรากิน" อะไรเงี้ยครับ โอ้โฮ มัน มัน มันแบบ เราก็แบบซึมซับมา เออ ใช่ครับผม ถูกต้องครับ ผม ผมเริ่มกินผักได้อะครับผม อ่า ทั้งมะระนะครับผม ทั้ง อ่า ผักที่แบบว่าขม ๆ อะไรอย่างเงี้ย ผมเริ่มกินได้ตั้งแต่อนุบาล 2 <chuckles> ก็คือเหมื่อ เหมือนว่า คุณพ่อก็จะฝึกมาตั้งแต่เด็กเลย แล้ว อ่า มาประกอบกับคุณยายครับผม คุณยายผมเนี่ย อ่า เขาก็เกิดทันในยุคที่มีสงครามอะครับผม อ่า แล้วทีนี้เนี่ย ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีหลุมหลบภัย ใช่ไหมครับ มันเหมือนแบบเป็นขุดหลุมหลบภัยเอาไว้ แล้วก็เวลามีสงครามเนี่ย อันนี้คุณยายเล่าให้ฟังนะครับ ตอนเด็ก ๆ เลย เขาจะเอา ข ข้าวเหนียวครับผม มาตากแห้งเอาไว้ ที ครับ
อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ ค่ะ เออ ๆ ค่ะ <laughs> ค่ะ มี story แบบว่า ลึกซึ้งมากเลยนะคะคุณพ่อ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ คล้าย ๆ เดี๋ยวนะคะ ข้าวเหนียวมาตากแห้ง เหมือนคล้าย ๆ นี่ไหมคะ ข้าวแต๋นไหมคะ? คุณ คุณบ้านรู้จักข้าวแต๋นไหมคะ?
อา